Então, eu gostaria de desabafar algo aqui que <sighs> estava acontecendo comigo e eu tô muito cansada a respeito disso, de e tá muito difícil, sabe, pra mim reorganizar meu espaço, depois que eu mudei aqui para os Estados Unidos, minha casa
Uhum. Uhum.
agora está lotada. <chuckles> Eu vou explicar um pouquinho pra você entender.
Hum. É, me fala um pouco pra eu entender, né.
Uhum. Olha só, eh, eu mudei pra cá há 1 ano e 1 ano e mês, mais ou menos, e aí é o seguinte, quando eu cheguei aqui, a casa não é pequena, minha casa é até que grande, são 4 dormitórios
Uhum.
porque eu tenho meus pais, né, que tão comigo, então precisou ser uma casa maior. E e aí a gente chegou, não tinha nada, inclusive não tinha nem, né, a gente não tinha nem só tinha geladeira, que já vem, né, geladeira, fogão, essas coisas. E aí, eh, eu, né, com o tempo aqui morando nos Estados Unidos, meu marido tem, eh, os parentes e eles ficaram sabendo e aqui tem muito isso, né, muita gente joga muito fora as coisas ou tem, né, e acaba que: "Ah, vocês estão precisando disso?", "ah, sim, nós estamos", aí a gente foi pegando, né. Eh, assim então sala de jantar, eh, depois sala né, tem uma salinha de almoço, então ali foi juntando cadeiras e a gente acabou que ganhou muita coisa, né, recebemos muita coisa das pessoas, acabam que doando. E e aí foi juntando.
Uhum. Hum. Voc vocês acabaram vocês acabaram pegando mais do que precisavam, é isso que
Exatamente, acabou que ficou assim, eh, "Ah, essa mesa é boa, talvez eu goste dessa ou dessa. Não, vou ficar" a pessoa: "Leva as 2, porque eu não quero aqui mais, eu vou jogar no lixo". E a gente acaba que pega, né. Espelhos: "Ah, esse daqui eu vou jogar". E é bonito, sabe, é lindo os espelhos. E a gente vem do Brasil com essa mentalidade que lá, né, é tão difícil ver isso, né. A gente acaba que a acumulando as coisas aqui. E e eu preciso
Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Sim. Já é automático nessa situação de né, por que que vai jogar fora uma coisa que s é útil, né?
Já. É. É útil e tão boa. É, exatamente.
Mas acaba sendo cultural, né, usaram durante um tempo, não querem mais, lixo.
Ai. É, aqui fazem isso. Exatamente. Pra você ter ideia, acho que foi anteontem, 2 2 telev 2 televisões de 75 polegadas. A pessoa jogou, porque eu acho que deu Natal e comprou outras e aquela lá, eh, pra ela não serve mais, mas tá funcionando, tá normal, entendeu. Eh
Nossa. E não tem aí uma situação pra doar, né, perguntar se alguém quer.
Olha, eh, tem, mas tem a a os lugares de doação que eles dão, tem muita coisa também. Acaba que tem muita coisa também. Eh, e eles nem tem coisa que eles nem tão querendo pegar mais, de tanto que tem. Então, eh, é muita coisa mesmo lá aqui usou o tênis, ninguém compra lava o tênis e usa de novo, joga fora.
Uhum. Uhum.
Não tem esse hábito de lavar. Usou 1 vez, sujou, não vai ficar com o tênis, joga fora. Então a gente tem esse hábito de lavar, de querer, né, eh, re eh, reutilizar, a gente re o tênis dura aí, 2, 3 anos, né. Mas aqui não é assim. Então, eh, esse comportamento, né, também de de pegar as coisas, de ter as coisas e ter a mais, né, isso tá me deixando meio, né, eu tô meio perdida, e eu quero reorganizar a casa e eu não sei nem por onde começar. E quero perder, né, eh porque aqui é assim, eu que faço tudo, acabo que faço tudo, porque meu marido chega, deixa as coisas, né, jogadas, sabe. Hábito de deixar ali, a roupa lá, tira e e coloca ali, o outro vem, meu outro filho vem, deixa o tênis na en ali na entrada da escada, enfim, essas coisas assim, esses hábitos automáticos, né, tem que acabar também.
Uhum. Hum. Uhum. Uhum.
Então eu preciso reorganizar minha vida. Me ajuda. <chuckles> Como que eu começo? Por onde?
<laughs> Olha, 1º ponto, né, você já deixou claro que tem muita coisa, às vezes ainda tem muita coisa na sua casa que você não precisa. É
Muita coisa. E eu não gosto também, sabe, de muita coisa. Eu gosto, assim, da da casa, eh, mais mais eh eh eh, só sequinha que eu fa é, exatamente, mais básica. Eu não gosto de muito decoração, eu não gosto de muita coisa. E eu tenho muito agora.
Sequinha, né. Hum. Hum. Sim, é. Sim. Então assim, o que você tem que fazer é você escolher, né, o que você gosta mais, deixar li. Se alguma coisa você quer transformar, de repente, você pode dar um visual diferente, né, também pode. Eh, e e, de resto, né, o que você não quer, é dar um destino. Ou tenta vender no marketplace, não sei se é tão fácil vender, porque se tanta gente dá tanta coisa, né, pode ser que não seja.
Também tem isso. É. Olha, eh, tudo gira aqui, tudo é verdade, esse negócio de vender, até vende sim, é que às vezes, o trabalho, né, de colocar lá, de ter que ir lá, tirar foto, às vezes o a peça é pesada, tem que pôr num lugar que f que esteja não tenha nada, né, polui poluindo em volta, né, outras coisas saírem da foto. Então tem que pegar essa peça, às vezes é madeira e eu preciso de ajuda, e acaba que a gente acaba que vai deixando. Mas
Hum. Uhum. É. É, e os custos também, né, frete, aí leva, busca, aí precisa de outras pessoas, eh. Aí imagino que as pessoas não peçam tantos favores a outras pessoas, então tem que fazer tudo sozinha.
É. Exatamen Exatamente. Ó, só pra você ter ideia, né, eu tô com um sofá, eh, eu tenho um sofá que eu comprei logo que eu cheguei, mas é um sofá pequeno, era assim, sabe, assim, pra quebrar o galho ali, pra ajudar. E e agora eu ganhei um sofá gigante e eu tô com esse sofá pequeno. E aí eu também não tenho a aonde colocar, então o que que eu vai aonde vai indo as coisas? Pra garagem, e eu não entendia por que as pessoas não guardava o carro na garagem, agora eu entendo.
Uhum. Uhum. <chuckles>
Eu tô eu tô nessa, eu nunca achei que eu fosse fazer isso, eu falava: "Gente, que coisa, é tão bom chegar em casa e pôr na garagem e entrar, né." E agora eu não consigo pôr meu carro, porque eu tô colocando lá o que dá, né. Mas tá em casa perdido ainda, sabe, você anda batendo.
Hum. É, é é limitar, né, você já percebeu esse comportamento. Eh, sempre vai ter coisas pra ganhar, coisas pra trazer pra casa, então assim, eh, entenda, se nesse momento, se a sua casa ainda precisa de outras coisas ou de mudar alguma situação, e quando, né, se acontecer, por exemplo, o do sofá é até um um ponto impor interessante e importante, porque você tinha um sofá pequeno, ganhou um grandão, então assim, vale a pena trocar, né, é uma situação.
Sim. Sim, sim. Hum. Sim. Sim, vale exatamente. É essa é uma boa, o que você tá falando é verdade. Eu acho que o sofá, eu vou ficar, mas o pequeno eu posso, né
Aí É. É a ai hum. É isso. O pequeno tem que a vida dele, né, não cabe, não vai ficar na garagem, você tem o ou você vende, ou você doa, ou você, sei lá, recicla. É criar ali algum algum caminho pra esse sofá, né. Eh, e i igual as outras coisas, você falou que tem o mesas, né, verificar qual a mesa que você quer ficar. Quadros, espelhos, você não precisa de tantos, né. Então é é isso.
Não. Sim, sim. Tá. Sim, cadeira. Não precisa, não precisa. Eu vou fazer isso. É, eu acho que é um caminho, né, que eu posso sabe que que eu posso fazer, que eu nunca fiz, mas eu vejo que o os americanos fazem? Essa garage sale, sabe. Que é é, fazer isso talvez, eh É.
Hum. Isso. Uhum. Um brechó, né, lá das coisas, aí vai e faz um leilão. <chuckles>
E cola é. Não, põe um preço baratinho nas coisas só pra realmente sair, e, né, tentar fazer isso seria uma das eh, eu vou fazer, é uma das coisas que eu tô pensando e você agora falando
Uhum. É legal, né, é legal, porque você vai tá inserida na cultura, né. Vai chamar pessoas, de repente, conhece pessoas novas, também é interessante. Então é é é uma alternativa bem bem inteligente essa da da garagem.
Sim. Uhum. É, eu outra coisa que, né, eu quero fazer, né. Eu tenho muito creme, muitas coisas, eu também quero tirar cremes também, que acaba que a gente aqui, eh, mais barato e acaba que você compra treme você acha creme, assim, você vai sérum. Eu acho que sérum eu tenho sérum pro resto da vida, eu não v e vence, né, eh, sérum de para o rosto, sérum não sei o quê, eu eu já dei pra quem eu tinha que dar, não tenho mais pra quem dar. Eu tenho muito, base de c f maquiagem, tudo, geral, sabe. De de xampu, tudo.
Uhum. Hum. Vence. Uhum. Sim. É é bom não acumular, né, e essas coisas, até por porque pode depois te prejudicar, né. É o que você falou, essas coisas vencem, você vai passar um produto vencido, aí acaba dando uma reação e você não pode nem mais dar pra ninguém, porque se
Verdade. Vencem, é, exatamente. Exatamente, é, eu eu quero eu quero doar isso aí, só que eu penso assim: "Aonde eu vou, né?" Eu pensei numa igreja, alguma coisa pra ver se se eles aceitam até, eu não sei nem se isso, eh, pode fazer aqui. Eu tenho que ver, porque tá em outro lugar, eh, dá medo, né, de de como funciona as leis, vai que se, né, não pode. Tudo novo, tem muita coisa nova mesmo, e
Sim. Né, é uma questão de de verificar, né, você tem aí alguém que pode te informar isso, de repente aonde você mora, não?
Então. Eu vou ver é, eu vou ver. Tem que ver, eu acho que tem que procurar mesmo, eu não sei eu vou ver. E outra coisa, que é muito o que vem acontecendo, é esse hábito, né. Eu quero deixar a casa limpa e ter o hábito de colocar as coisas e deixar as coisas certas, meu filho deixar as coisas no lugar, o meu marido, sabe, eu quero ter essa, também. Eu quero reorganizar minha vida, eu quero entrar na casa e respirar, não, sabe, essa bagunça. Então eu acho que, eh, esses hábitos, né, como que eu mudo, né, isso também. É conversar. Porque brigar não adianta, que eu já briguei. <chuckles>
Hum. Uhum. Uhum. É, aí, eu acho que é é começar também é, pois é. É, conversar com todo mundo, né, falar: "Olha, a gente mudou, essa casa é muito grande, eh, cada um tem que ter uma função aqui, eu sozinha não estou dando conta." É falar com a verdade, mas o 1° passo, acho que o mais importante pra você ter a sua casa organizadinha, é realmente se livrar do que tá demais, né. Deixar a casa com o essencial, porque com o essencial ela fica mais fácil de arrumar, mais fácil de limpar, você identifica melhor as coisas, as pessoas que moram aí também conseguem identificar melhor o papel delas, o que que elas têm que fazer uhum.
Sim. Verdade. Tá. Sim. Começa a entender, né. É, você tem razão, eh, deixar v eh, ver que aquilo tá arrumado, né, porque esses dias eu falei para meu filho: "Filho, tira o tênis daqui, não deixa aqui." Ele fala: "Mãe, mas perto disso, que que é meu tênis? Que que é meu tênis aí?". Eu falei: "Tira esse tênis daqui, que não é lugar, entendeu." Ele quis dizer assim, perto da bagunça que tá, né, esse monte de coisa, que que é um tênis? Então, é mudar esses hábitos, sabe, de de
Aham. É importante, olha só esse detalhe do seu filho, ele até, eh, chamou a atenção assim: "Cadê o exemplo", né?
Exatamente, exatamente. É, é, pensando bem, é verdade, foi chato ele falar, eu falei: "Gente do céu." Então, tá feio realmente, preciso organizar e e e melhorar esses, né, e tra conversar e trabalhar com eles, né, com o marido também, que chega, tira toda a roupa e já joga ali, o tênis fica também fora do lu enfim, essas coisas, sabe, de dia a dia mesmo. Bagunça.
Hum. Aí. É. Hum. Sim. É, pouco a pouco, né, pouco a pouco, você vai se organizando, até que vai ser tudo estruturadinho do jeito que você, eh, merece.
Ah. Ai, legal. Olha, foi muito bom ter falado com você sobre isso e me ajudou aí, vou fazer esse essa venda de garagem, alguma coisa. Me me animou, obrigada, viu.
Boa. Olha, na torcida, de nada, e se precisar, estou aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
Ai, até a próxima.